Mmh, ouais, ouais. Alors, on on on sait tous que les réseaux sociaux, à partir du moment où on a un anonymat de de parole, heu, les gens se montrent naturellement plus durs, heu, se justifient beaucoup moins, heu, il faut être conscient de ça, mais même en étant conscient de ça, lorsqu'on en est entre guillemets «victime», heu, je dis entre guillemets parce qu'en fait on se met en avant, hein, quand on crée un contenu, on se met dans une zone publique. Donc, heu, c'est ça fait partie, heu, entre guillemets «des risques du métier».
Ah bah, oui! Ouais, impitoyables, hein. C'est sûr. Mmh mh. Forcément, oui. Bah oui, oui. Oui, s forcément.
C'est mmh, voilà. Donc on on sait qu'il va se passer ça. On sait que tout le monde n'est pas bienveillant, heu, que des fois, même, hem, quelqu'un de bienveillant peut dire les choses, heu, d'une manière un petit peu abrupte, pour être gentil voilà.
Un peu maladroit en tout cas, oui, c'est sûr.
Donc, heu, et bah, les 1ers ça fait mal, hein! On va pas se mentir, mmh. Alors, i il y a différents types de de messages qui heu, négatifs, heu, i il y a ceux qui ne sont absolument pas construits. «Le bout, c'est nul!», par exemple. Bon, voilà, ceux-là c'est ça! En général, heu, bon, ça ça glisse assez facilement, hein. Les les les 1ers, on encaisse vite fait, on on on grince vite fait des dents, mais ça ça passe vite, on s'habitue, heu, on se dit: «Toi, tu es inutile, tu ne sers à rien, tu ne me sers à rien!». Mmh, voilà, exactement.
<sucks teeth> N ouais. Oui, bon, ceux-là, de voilà, on peut les mettre de côté. Oui, il a fait pas avancer le débat, ça, c'est sûr. Puis au contraire, heu, il a il te est-ce que ça te donne de la force, justement, un petit peu ces commentaires?
Bah oui! Très clairement, très clairement. Toi, tu aimes pas, c'est pas grave, moi, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge pour regarder mon contenu.
Ouais. C'est ça. Et si à côté de ça, heu
Tu as pris le temps de mettre un co et et je me dis, tu as pris le temps de mettre un commentaire. Donc m mon con mon contenu te plaît pas, tu me trouves nul, mais tu prends le temps de mettre un commentaire. Donc tu as donné de ton temps, plus que quelqu'un qui aura voilà, donc au final, ça m'aide.
Oui, et puis en plus, ça t'aide. Oui. Non, ça c'est sûr.
Voilà. Maintenant, le commentaire construit, quand il est négatif, celui-là il fait mal!
Oui, parce qu'en fait du coup ça, mmh, je sais pas, il y en a certains des youtubeurs, et cetera, qui jouent un peu un rôle dans leurs vidéos. Toi, tu es plutôt authentique dans les tiennes?
N ouais. Mouais, tout à fait. Je me suis dit, heu
D'accord, donc, heu, ça touche directement à ton ego, du coup, à ta personne, heu.
Voilà, parce qu'une fois encore, si on en revient au sujet de la motivation sur un projet long, heu, jouer un rôle, c'est usant, heu, jouer un rôle, c'est donner une attention particulière. Je dois être comme ci, je dois être comme ça.
Oui.